Знаешь, э, вот как-то, м, у меня такое сильное беспокойство насчет, э, вообще всего как будто в жизни. Я постоянно очень тревожусь насчет разных вещей и концентрируюсь вообще вот на, э, и прошлом своём, да. Я очень часто сожалею о принятых решениях и о том, что, может быть, я не сделал там что-то вовремя или что-то хорошо. И, может быть, это имеет какие-то эффекты сейчас. Я, конечно, понимаю, что это во уже не невозможно изменить, но почему-то я не могу о о отказаться от этих мыслей. И в то же время, м, я часто беспокоюсь тоже и о будущем. О том, чего еще нету, но вот куда я хотел бы прийти, э, чего хотел бы достичь, да. И, э, часто это как-то меня тормозит, потому что я ничего не делаю вот в этот момент. Я просто сильно беспокоюсь, начинаю продумывать там детальный план, э, как можно было бы что-то сделать, изменить. И когда я осознаю, что очень много неизвестных, очень много там ситуация может там произойти, которая совсем изменит мой курс, то меня это просто вот в ф как бы вводит в ступор, потому что, э, ну это как уравнение с какими-то практически бесконечным количеством неизвестных. И конечно, его невозможно решить сразу, но вот у меня такой аналитический ум и я пытаюсь всё решить сразу. Даже когда это невозможно, вот я просто не могу из этого процесса выбраться. Может быть, ты можешь подсказать что-нибудь? Э, вот, э, вообще, м, как мне может быть конст концентрироваться на каких-то более предметных вещах? Может быть, я думаю, м, слишком много внимания уделяю тому, э, ш чему не нужно внимания уделять, да. И я, получается, как-то не живу, и м, здесь и сейчас. В вот у меня настоящего нету, и, конечно, я из-за этого не чувствую себя счастливым. Может быть, это можно как-то изменить?
Мгм. Мгм. Да. Да. Конечно, да. Да, ты знаешь, спасибо тебе, что поделился. Э, я понимаю твою эмоцию и понимаю, как тяжело тебе сейчас, потому что, э, скорее всего, э, есть, какие-то внеш шние обстоятельства, которые влияют на тебя, да, и ты не можешь понять, <inhales> как что будет дальше с тобой. Правильно, я понимаю?
Да, да знаешь, э, я как-то, м, ну, много всего неизвестного: я там вот переехал в другую страну и не уверен, что здесь останусь. Как-то вот я так, можно сказать, потерял свой дом. Я щас пытаюсь его искать. И вот я в таком поиске нахожусь постоянно, каких-то вот, э, своих, э, своей дальнейшей жизни. Э, вот. Как-то вот пос построение своего там нового дома там. Ну, короче, много разных вещей, и, знаешь, которым, я может, я не задумывался, если бы я там оставался у себя, но, тем не менее, вот хочется чего-то в жизни нового, каких-то приключений, э, что-то менять, да. И вот, находясь на новом месте, конечно, там разные мысли настигают. И поэтому вот я пытаюсь контролировать всё как будто бы. Вот пытаться, э, всё в своей жизни контролировать, чт иметь инструкцию ко всему, но как будто это невозможно.
Мгм. Мгм. Мгм. Конечно. Да-да. Да. Да, ты знаешь, очень тебя понимаю хорошо, на самом деле ты испытываешь эмоции многих людей сейчас, которые находятся потеряли свой дом, и находятся в очень подвешенном состоянии, да, они не знают свое будущее, не знают, позволят ли им им остаться в конкретных странах. И их можно сравнить вот, э, с такими растениями, которые с корнями выдернули из горшка, почва осталась, куда-то пересадили их в новую почву. И вот, знаешь, очень тяжело приживаться и, естественно, растение болеет первое время, потому что, э, привычно комфорта уже нет, почвы той уже нет, а новая ещё вроде бы непонятно какая, да, вот. Наверное, ты чувствуешь примерно то же самое?
Мгм. Ну да. Да, это очень чет такая вот, э, действительно, аналогия очень конкретная, и она очень похожа на ту ситуацию, которая вот есть, да. Я, действительно, как вот это вот растение, в выдернутое из св своей земли, <chuckles> и вот неизвестно, приживусь ли я здесь, или нужно искать какое-то другое место. И много разных факторов, да, которые от меня не зависят. И, ну, что-то, конечно, зависит, да, ну вот как будто очень много вещей, которые не зависят, но я пытаюсь максимально сделать так, чтобы я мог на них повлиять. <chuckles> Хотя, возможно, это какое-то неправильное мышление.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, ты знаешь, э, я постараюсь, э давай с тобой разберемся, то есть действительно есть куча вещей, на которые ты не можешь влиять: ты не можешь влиять на, <inhales> э, геополитику, ты не можешь влиять на какие-то, э, м, вещи, которые щас происходят со многими странами, в мире там, катастрофы, войны. Единственное, на что ты можешь влиять- на себя и на своё развитие. То есть, э, всё, что, и э, ты можешь- это улучшать себя и, э, приобретать новые навыки. А, всё, что ты м э, можешь делат- это брать, э, с собой, э, улучшать себя и у улучшать навыки, которые ты смог бы взять с собой в другую страну. Вдруг тебе придется переехать. Как тебе такой взгляд?
Мгм. М. Ну, я думаю, что это имеет смысл. Потому что действительно это вот такие инвестиции в себя, какое-то развитие. Это то, что останется со мной, э, всегда, и, конечно, это вот не зависит от каких-то вот мест, где я живу. Ну, э, практически, да, там разные могут быть аспекты, конечно. М. Вот. И я вроде бы там как-то понимал это на интуитивном уровне, но спасибо, что подсветила эти моменты еще раз. Я буду стараться на них обращать внимание более так, м, детально, а, вот тоже как-то замечать это. <inhales> Но в то же время, вот я так щас подумал, что, а, м, вот даже в каком-то саморазвитии, да, тоже ж много р разных вещей, которые невозможно сделать сразу. Они там доступны, э, ну, как бы вот постепенно, как бы, э, развиваешься. И, вроде бы, нужно концентрироваться на том, что можно сделать здесь и сейчас, да, в этом с в этом своём развитии, а я пытаюсь вот думать, вот кем я стану в будущем, вот когда что-то изучу, а, вот или, э, какие меня сложности, э, вот, э, там, ну, постигнут в будущем тоже в связи с этим саморазвитием. То есть я пытаюсь как-то вот с слишком далеко смотреть <chuckles> вперед, э, и как-то мало делаю прямо здесь и сейчас.
Мгм. Да. Да. Мгм. Да. Да. Конечно. Да, ты знаешь, э, тебе, конечно, хотел э, лучше было бы действительно разбить твою проблему на много частей. Вернее, это не проблема, скажем так, а, э, стратегический взгляд в будущее, да вот, э, то есть что теб что ты хочешь получить будущем, да, в идеале, да? Как ты можешь это достичь? И какие шаги к этому ты можешь сделать уже сейчас. То есть если ты свой план разбиваешь на кусочки, а, вот как знаешь, есть такое выражение: "Слона нужно есть по частям"?
Возможно. Да, слышал конечно, да. Мгм.
Да, раздели слона на части и попробуй, э, как бы вот что ты можешь сделать уже сейчас для своего будущего. А, э, то, что ты можешь взять с собой в другую страну. Да вот, э, какой-то навык конкретный. И <exhales> начинай уже это делать, потому что вот ну ты можешь даже представить, как будто ты фермер, ты засеваешь поле. Ты же не сразу видишь уже плоды труда, да? А ты даже и ростков сразу не видишь. Но если ты не засеешь поле, то ты не увидишь там ростки.
Н ну да. Мгм.
Что думаешь насчет такой метафоры?
М Ну, кстати, <blows air> действительно да, то есть нужно как-то, может быть, подготавливать сначала поле, а не думать <chuckles> сразу, как засеять ростки, а, вот. То есть, всё постепенно, по шагам, м, как-то уметь это всё делать да. Ну, вот я вроде как-то стараюсь так делать, знаешь, постепенно, но в то же время вот я не могу избавиться от этих мыслей, чтобы не думать о будущем постоянно. Это, конечно же, тоже занимает какие-то умственные ресурсы и время. М у мозга нет нервов, он не болит, <chuckles> но он перегружается из-за этого, конечно.
Да, да. Смотри Мгм. Да, ты прав! Ты знаешь сам: не закрытые задачи, э, занимают больше всего энергии. Поэтому тебе твой мозг надо занять, э, более мелкими задачами, и, поскольку ты упомянул, что ты такой аналитичный, структурированный человек, да: тебе надо просто своему мозгу дать другую структуру, ну более приземленную, и ме ну, как бы разбитую на мелкие задачи. То есть если ты уже завтра напишешь, э, план, разобьешь его по этапам и начнешь уже что-то делать, э, с то, с чего нужно начать. И плюс у тебя еще будет другой дневничок какой-то для отчетности перед самим собой: "Что я сделал? Так, я вспахал поле, я засеял его, сколько я ростков засеял?" Ну вот у тебя сразу же мозг будет занят конкретными задачами, и ему некогда будет думать о том, э, что, э, что дальше, потому что вот ты уже занят этим. Это как оперативная память. Как тебе такой подход?
М, ясно. М. Ну, в принципе, мне нравится. Да вот, м. <chuckles> Мой аналитический ум радуется, когда есть какая-то структура. М, и, в принципе, м, ну вот здорово, м, было бы ее расписать, и я, бывает, этот момент пропускаю. И вот пытаюсь как-то вот в голове себе построить. А действительно, наверное, н ну, важно, э, часто это где-нибудь на бумаге или в каком-нибудь специальном инструменте это сделать, да, в приложение, может быть. То есть, нарисовать, чтобы визуально это можно можно было увидеть. Э, вот. Мгм.
Мгм. Да. Конечно. Да, и ты можешь на каждый этап поставить еще, а, сроки, цели. То есть вот ты, допустим, решил, э, какой-то свой навык, э, улучшить, у тебя, <grunts> ты идешь р делаешь, э, <grunts> ресерч: сколько нужно времени учиться, там например, чтоб вот на этот навык, да, который будет <inhales> частью большого другого навыка, да? <inhales> И вот ты как раз, эм, себе прописываешь: "Вот у меня есть там, например, 3 месяца. За эти 3 месяца я могу либо ныть и жаловаться и и и думать о будущем, либо я уже ж могу вот уже и засеять своё поле ростками". Вот А, и оно уж они уже они уже начнут там проклевываться.
Мгм. Ну да.
Как бы, то есть по сути, фактически, э, смена фокуса на мелкие задачи, кот над которыми ты, которые ты можешь контролировать, это, в принципе, и есть твой путь сейчас.
М. Ну да, возможно, это как-то имеет смысл, это звучит интересно. Вот я правда пытался как-то всё держать в своей голове, но из-за того, что, вот слишком много, вот кажется, что задача очень большая, тот же самый слон, да. М. Ну вот если его, э, как-то я попытался его делить <chuckles> по кусочкам в своей голове, но тоже бывает, каждый отдельный кусочек это сложно удержать да. А когда это всё расписано, может быть, там в дневнике да, в ежедневнике, м, в каком-то календаре, когда это всё есть. Да, то, м, возможно, это вот как-то б более структуризирует всё и помогает, э, м, помогает достигать чего-то. Ну, м, тогда я постараюсь тогда посвятить этому времени, чтобы как-то вот расписать какие-то вещи да, может быть, начать с какой-то одной задачи, э, вот чтобы хоть с чего-то начать, и, м, буду как-то двигаться. Надеюсь, это уберет мою тревожность. Спасибо тебе за советы.
Мгм. Н-да. Мгм. В программе в какой-то. Мгм. Да, м. Н-да. Пожалуйста, э, пусть у тебя всё получится! Обращайся!
Да, обязательно. Пока.
Пока.